Anladım. Emm, peki, mesela, böyle, değişen ruh hâllerine göre, eee, nasıl yemekler yapıyorsun? Böyle, eee, çok fazla kaçamaklarım olmuyor ya da onu kaçamak olarak görmüyorum, demiştin ama, emm, <smacks lips> örnek veriyorum, atıştırmalık şeyler yapıyor musun ya da, böyle, kendini daha iyi hissetmek istediğinde bu tarz bir şeyi yapıyor musun, eee, bahsettiğin küçük kaselerden?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ya, şöyle, eee, zaten, hani, bu yoğurt kaseleri vs. benim zaten sağlıklı bir kahvaltı alternatifim. O bir kaçamak ya da, böyle, bir tatlı şeyi değil, yani. Onu ben genelde dengeli tutuyorum zaten. O bana iyi de geliyor, hani, sağlık açısından. Aynen öyle, eee, ve şey, emm, onun dışında, mesela, tatlı çok severim, aslında. Ha ni, benim kaçamak gibi düşünceye şeyler olursa eğer aslında onlar daha çok, böyle, tatlı üzerinden oluyor ya da hamur işi. Hani, özellikle fast food'a falan çok düşkün değilim, yani.
Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Ama gözü besliyor. E, gözü besliyor. Doğru. Ya. Evet. Hı hı. Hı hı, anladım.
Daha çok, böyle, tatlılar, eee, ya da, işte, şeyler oluyor ya, mesela, kruvasandır, odur budur, hani, bu tarz şeyler ki, kendim de yapmayı çok severim, aslında. Hani, ilgim de var, hı hı.
Evet. Evet. A! Süper.
Ama, eee, fırınım olmadığı için yapamıyorum. <chuckles>
E, yani, bir de kruvasan biraz da zor bir, eee, iddialı bir yemek açıkçası. Eee, hı hı. <tsk> E, tabii ki, tabii ki. Eee, ileride belki kendi evin olduğu zaman, eee, daha düzenli, daha çok istediğin gibi, belki daha zengin bir plan yapabilirsin.
Yani, ya da kurabiye falan da olur da, hani, fırın olmayınca zor oluyor, yani, öyle söyleyeyim. Ha ha. O yüzden, hımm. Aynen öyle. <chuckles> Evet. Yani, sorunu düşünecek olursam, şu an daha basit şeyler, hani, belki, eee, böyle, pişirme gerektirmeyen tatlılar olabilir. Hani, bazen, mesela, tiramisu falan yaptığım oluyor ya da, hani, puding vs. gibi, daha böyle basit, hani, hızlıca yapabileceğim şeyler. Hani, onları seviyorum çünkü genelde o tarz, hani, böyle, ekstra kendimi şımartmak için yaptığım şeyler oluyor, yani.
Hı hı. Hı hı. Of! Puding. Hı hı.